I see. 'Eto, um, ang yung sa full-time ko kasi, um, maganda do'n yung pang-umaga naman ako. So, ah, ang umpisa ko talaga actually is 6:00 ng umaga hanggang 3:00. So, talagang, ah, kahit nung, ah, wala pa yung raket ko talagang pagkatapos nun, eh, ang dami ko talagang nagagawa sa araw ko. Dahil bukod sa pag, ah, kumbaga paglilinis ng garahe, tapat ng bahay, alam mo yun. So, nakakapag-ehersisyo ako, alam mo tapos, eh, nabubuti-butingting ko kung anong kailangan kong, ah, butingtingin sa sasakyan ko. So, yun, ah, yun ang mga nawala kasi pagkatapos nung, ah, duty ko ika nga sa full-time ko, eh, magpapahinga lang ako saglit siyempre, mga 30 minuto o kung kakayanin makatulog man lang, makaidlip ng 1 oras maganda. Pero kadalasan, eh, yun nga, 'tsaka 'ko na, ah, babanatan yung raket ko kasi sayang, eh, dahil 'tsaka hindi ko alam kung, ah, hanggang kailan dahil walang, ah, malinaw na na kumbaga, eh, ah, kontrata kung hanggang kelan yung proyekto. So, medyo siyempre, ah, nakaka ah, tawag dito, nakaka-pressure dahil sayang opportunity baka biglang mawala, eh. So, ganun. So, babanat ako niyan hanggang siguro, ah, although siyempre yung gano'n nun, may mga pahinga yun in between, ah. Siyempre ipilit ko at least kahit mga pa-5 minutes, 5 minutes tapos siyempre yung kakain gano'n tapos babalik na ulit talaga sa ganun at 'gang siguro sabihin nating, ah, 10:00, 11:00 ng, ah, gabi. Minsan pa nga eh, lumalampas, eh, ng hanggang alas kasi sayang, eh, <scoffs> alam mo yun. <scoffs>
Oh, okey. Mm. Oo. <chuckles> Mm. Ay, okey. Ah, okey. Oh, wala, oo. Mm. Grabe. Oo.